<inhales> Hello! Magandang tanghali. <chuckles>
Ah, magandang tanghali, ah, may gusto sana akong itanong sa'yo.
Ay, oh, sige go. Ano yun?
Mm. Ano ang ginagawa mo kapag gusto mong pasayahin ang sarili mo?
Mhm. Hmm. Well siguro pinakauna ko naiisip dyan na yung ano, mag um, magpa ma ngayon ha, mga pang panahon ngayon mag-ano mag-nap or yung mag-siesta. <chuckles> <sniffs> Ah, medyo kinukulang ako sa ano eh, sa tulog. Pero, ayun kasi masaya siya hindi dahil yung na ngumingiti ako ganyan pero ayun 'pag, ah, nakakasiyesta ako parang refreshed ako kahit papaano. Ikaw ba, ano ano naman yung sa'yo?
Mm. Mm. Hmm, mm. Mm. Ah. Ako naman sa sa sitwasyon ko ngayon ang pinaka nagpapasaya sa'kin pagkain. <laughs> Parang ano kasi 'pag kumakain, parang ang sarap sa pakiramdam. <chuckles> Alam ko medyo ano, 'pag sumobra baka ma hindi magan hindi maging maganda sa katawan, pero 'pag kumakain talaga ko parang sumasaya ako ka tapos di ba ang kabaligtaran naman non, 'pag nagugutom ka talagang parang nalulungkot ka no, ganun yung pakiramdam, parang bumabagsak yung ano mo, yung kasiyahan mo, mm.
Mm. Oo. Ay, siyempre, oh, di ba. <chuckles> Hindi ma wa Mm. Totoo naman. <chuckles> Oo. Mm. Nag na oo. Oo, tsaka yung epekto nun, eh, oo. Minsan pa nga may mga taong naiinis o nagiging moody, <chuckles> kapag hindi pa nakakakain. Well, so, ah, siguro yan yung isang simpleng bagay no, nagbibigay sa'yo ng saya. Pero, ano sa gi sa'kin, ah, yung simpleng bagay na nakakapagbigay sa'kin ng saya yung ano, mahilig kasi ako sa video games, eh. <laughs> <inhales> Alam mo yun yung, ngayon ang nilalaro ko mga simple lang, yung medyo sa hindi masyadong seryoso ganyan, na nag-e-enjoy ako. Gusto ko yung mga puzzle games, um, kaya, ah pero sa PlayStation ako naglalaro. So meron akong mga games dun na, <sniffs> parang iisipin mo kung paano yung ma-solve, yung ganito yung ganyan. Simple lang hindi nakaka-stress, kasi may mga games na nakaka-stress eh, so, parang iwas muna ako dun at, ah, 'pag ano lang relax-relax. Ikaw ba, ano ba yung bukod dun sa nabang binanggit mo na pagkain, ay may mga ibang simpleng bagay ka pa bang, ayan, ginagawa mo para makapag, ah, distress para sumaya ganyan?
Mm. Tama. Hmm, mm. Mm. Mm, mm. Ah, oo. Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Hmm. Hmm. Mm, mm. Yun nga minsan naglalaro din ako ng video games, kaya lang ginagawa ko lang siya 'pag Sabado o kaya Linggo. Kasi, 'pag mga weekdays talaga parang kapos yung kupus kapos na kapos 'yong oras 'tsaka ayoko s ayoko nung papu mapuputol 'yong paglalaro parang oo, kasi mas parang ma naiinis pag bigla kang kailangang lumabas o kaya may kailangan kang biglang gawin. Kaya ayon, mas gusto kong gawin siya sa, sa Sabado o kaya Linggo para, mahaba-haba yung gaming session nga, sinasabi nila, 'di ba. Oh, kasi talagang ano, eh yun nga, nakakatanggal din talaga siya ng stress paminsan-minsan, wag ka lang maglalaro ng, ano, ng mga medyo competitive na tinatawag daw kasi, kasi baka ayun mas lalo kang ma-stress pag ano, pag naglaro ka ng mga ganon. Mm, mm.
Hmm. Ah, okey. Busy ka. Hmm, 'ba, talaga? <laughs> Oo, 'di ba? Mm, mm. Totoo naman. Sige, oo. Wow, oo. Mm. Totoo naman. Ay, oo nga. <laughs> Guilty ako diyan, ano, sa competitive. Tas may nilalaro akong pa kung alam mo yung genre na Hero Shooter, kung alam mo yung parang Overwatch, ganyan. Eh, nahi hindi ako mahilig talaga dun pero nung yu pi yung una ko yung isang nilalaro ko lang talaga ngayon yung Marvel Rivals. So, na ano ako, na-hook ako, hanggang ngayon naman, so, gustong-gusto ko siya. Pero yun, tama ka, kasi yang mga competitive, lalo na pag rank match na, may rank na ganyan. Medyo parang, ano ba imbis na mag-enjoy ka, na nai naiinis ka 'pag hindi hindi umaayon sa gusto mo yung resulta ba parang ganon. <laughs>
Hmm, mm. Oo. Hmm, mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Pag napag-sunod-sunod yung talo, 'no, para talagang, ah, lalo kang, ano, lalo kang naiinis.
Ay, nako sinabi mo pa 7, 7 ang sunod-sunod kung talo sa 1 araw, na, ano, ko. Kaya ayun, tinitigil ko rin siya para at least, ano ba, maayos yung mm.
Mm. Mm, mm. Paano mo naman, ano, nalalaman pag kailangang-kailangan mo na talaga magrelax o mag-enjoy? May mga binabantayan ka bang senyales ganyan may bina may tinitignan ka ba na, "Ay, ito pala, kailangan ko na talaga magrelax," may ganun ba?
Hmm, mm. Ah. <chuckles> Hmm, siguro madalang yun, kaya pasalamat naman ako sa ngayon sa set-up ko ngayon ano, work from home kasi ako, at sabihin na nating hindi ganun karami yung gi tinatrabaho ko mga sa panahon ngayon. Um, pero si kunyari sige 'pag, ano, um, nagse-set na lang ako ng schedule, ah, sa araw-araw, kasi yung nga, video games lang talaga yung pinaka-ho hobby ko yung yung sabihin na natin yan lang yung mas i lagi kong madalas gawin, ah, bukod sa panonood ng TV, may exercise. Pero ayun, schedule lang, pagka, ano na, gabi na ayan, eh di time time na para mag-play, ganun, So, um, inaano ko lang yung sarili ko, hinihiwalay ko yung work kaya sa umaga trabaho, hanggang hapon, tapos konting gawa sa bahay, kasi kailangan din namang tumulong sa mga gawaing bahay, eh. Um, tas pag-gabi na yan mga bandang 7:00, 8:00, ayun na, ano na yun, todo game time na yan or kung manonood ako ng kung anong sa palabas diyan sa TV, yun muna. So, dinidiliga ko siya ng schedule, ikaw ba? Hmm.
Mm. Mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Oo. Tama. Mm. Hmm. Hmm. Mm, mm. Oo, may mga, ano, talaga, eh, may mga oras o may mga buwan nga minsan na tala na talagang sunod-sunod yung, ano, yung mga kailangan mong gawin yun
Oh, oh sabagay talagang
na ano talaga pang tambak yung trabaho mo. Tapos, 'di ba, siyempre kailangan ka pang yun nga may mga gawaing bahay ka pa na kailangang, ano, kailangan asikasuhin minsan. Ma malay mo minsan nag ah, masama pa yung pakiramdam mo parang, 'di ba, sunod-sunod yung problema, may mga ganong klase ng pagkakataon, talagang tumatambak, pa patong-patong na kumbaga. So yun yung mga senyales na ano pag pag nararamdaman ko na yun na parang ay medyo overwhelming na nga, ah, kailangan na talaga mag-relax, dun na ako nag, aano, nagpapaalam na magbakasyon kahit mga 3 araw lang ganon. Oo. Oo.
Mm. Totoo, oo. Yun na nga, eh. <chuckles> Oo, mm. Yun. Ayun nga, sa y Ah, okey, so bakasyon sa mal medyo malayo-layo.
Hindi naman kailangan masyadong malayo, basta yung hindi ka lang kailangan pumasok yung ganon, ayun. Ah, kung may magli-leave ka ba ng konti, kahit mga 2-3 days lang, ayan para ma para makalimu makalimutan mo muna yung mga ganong klase ng bagay. Oo.
Hmm, okey. two to three days. Parang magbi-beach ka ganon, magbi-beach or, ano, mamumundok, mm.
Kasi talagang pag hindi mo inasikaso ano, eh, tu pagtutuloy-tuloy yun kasi talagang minsan ano, eh, 'no, masyadong madami na yung ginagawa, eh, kaya ayan kailangan, ano, kailangan magbakasyon kahit konti lang, kahit konting araw lang. Mm.
Mm, mm. Oo, oo. Agree ako diyan, oo. So yung bakasyon naman talaga, isa yan sa mga paboritong gawain or panglibangan din ng mga tao, kasi yun nawawala natatanggal ka ba dun sa, kumbaga, sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, kung saan mo ginagawa yung pang-araw-araw mong gawain, tas naiiba. So, maganda yung ganon, 'no, 'di ba, hindi nga lang nga ako, kasi hindi naman ako palalabas pero kung, magyayayaan lalo na yung pamilya punta sa beach, ganyan, sasama naman ako talaga, nilu-look forward ko rin yun, ganun. Ah, so, ikaw ganun yung ginagawa mo? Pero tanong ko lang meron ka bang, yan, yung paboritong hobby ya kasi syempre travel, ano, eh, medyo ta-timingan mo yan eh, pero yung paboritong hobby na yung lagi nagiging, ano mo, paraan mo para gumaan yung pakiramdam mo?
Mm. Mm, tama Mm. Mm. Mm. Mm, ganun. Oo. Mm. Oo. Hmm. Ang madalas lang talaga yung madaling gawin, ah, magbasa ng libro, eh. Ah, may mga libro talaga na yung tono niya medyo masaya na 'wag ka lang magbabasa ng mga medyo mabibigat na ano, na paksa 'di ba pagdating sa libro kasi may mga gano'n talaga, eh, na malulungkot ka 'pag binasa mo. So, 'yun lang iwasan iwasan lang 'yun 'pag gusto mong mag-relax. Pero may mga libro naman ayun nga medyo masaya kaya ayun, 'yun na siguro yung pinakamadaling gawin.
Ayun! Okey, si M Okey. Heavy, oo. Tama. <chuckles> Totoo, oo. Ah, tama. 'Yon. Anong exam anong libro ito? Kunyari ano yung last huli mong nabasang libro na yung ganyang klaseng category, ganyan na nakakatuwa.
Hmm. 'Di ba may mga may mga koleksyon minsan ng, ah, 'di ko alam kung inabot mo yung Pugad Baboy? May mga ganun na yung koleksyon ng mga comics na ganyan. May mga ganyan tayo dito sa Pilipinas, eh. Ta's pagdating naman marami ding mga option pagdating sa mga ano, foreign books. Oo, 'yun talagang ano 'pag magbasa ka lang ng kahit ilang kahit 1 oras lang 'yun talagang ano, medyo tatawa ka lang. <laughs> Oo.
Oh, oo. <chuckles> inabot ko oo naman. Oh, nakakatuwa lang 'no? Mm. Oo, yung Archie. Baka may Archie ka ba? Mga Archie collection, gano'n? Um, kung nagba
Ah, may konti lang, eh. Digi mga digital ano, na copy ba ako ng ano? Oo, 'yun. Konti lang yung ganu'n ko kasi hindi ako
Hmm, mm, okey. Sige. Kasi favourite gustong-gusto ko yun, yung Archie lalo na yung mga lumang ano. 'Nga lang nakakailing nakakalungkot lang kasi wala na yung mga dati naming mismong Archie na books, ah, sayang sayang lang o baka nasa kapatid ko kasi siya yung siya yung mahilig sa libro, meron siya talagang cabinet na punong-puno ng libro. So, baka tatanungin ko baka may ano, may natago siya. Ako naman ayun, bukod sa video games, gusto ko yung nanonood ng movies. Ang favourite ko ay 'yun. So, siguro nakaka-stress sa iba, pero ang favourite genres ko yung mystery, suspense, thriller and horror. <chuckles> Um, pero mas siguro mas bias ako sa mystery-thriller. Kasi yung tipong gusto ko talagang nag-iisip ako, gano'n. Yung hindi lang ako down for the ride ba, yung wan hindi lang ayoko lang ayoko yung parang nakaupo lang ako dun ta's manonood lang. Gusto ko yung medyo napapaisip ako, um, number 1 sa'kin yung nagiging patok sa'kin or bilib ako sa movie na pagkata's ng movie na iniisip ko siya. Like, ah, kahit hindi ko sadyain, kunyari yung ending or, ah, yung mga detalye na napakaganda at, ah, talagang, napapaisip ka. So, 'yun yung ano ba, um, yun siguro nga hindi nakakagaan ng pakiramdam para sa iba dahil nga suspense, thriller, ganyan. Pero para sa'kin
Hmm, mm, 'yan. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm, mm. Mm. Ah. <laughs> Oo. M Mm, mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Ano anong mas pinapanood mo? Mga pelikula talaga o yung mga TV series? Anong mas madalas?
Ah, okey, ganda naman yun talaga. Depende 'yan, eh. Um, ngayon, um, siguro ano, 50/50 'yan o big siguro nga dahil may Netflix, ginagamit kami ng Netflix. So, okey okey ako dun sa series as long as kunyari ang ginagawa ko kasi para hindi ako nag-aaksaya ng oras sa isang series, 'pag nagustuhan ko yung unang episode, dun lang ako mag-i-invest ng oras. 'Pag hindi niya ako na capture ng ng sof 1st episode, ayun lang, 'yan, sorry na lang. Pero ayun, um, 'pag movies na lang talaga kasi ano siya, eh, yung at least nare-research ko rin. Although yung mga TV series puwede kong i-research, pero 'pag nasa Netflix kasi nagba-browse-browse ka parang ay ito maganda 'to based sa plot, ganyan. <chuckles> <inhales> Ayun, oo. Pa
Mm. Hmm. Hmm, mm. Oo. Mm. Hmm, mm. Oo. Mm. Oo, tama. Mm. Oo. Ang hirap na nga nahihirapan na ako makatapos kasi ngayon ng mga pelikula talaga, eh, lalo na yung 'pag 2 oras na mas o kaya mas higit pa dun, oo. Parang ma ang hahaba na masyado minsan kaya napu pinuputol ko minsan, hindi ko matapos. Tapos minsan nga nakakadagdag pa ng stress imbes na mi ma-relax ka, 'di ba? <chuckles> Kaya mas minsan pinipili ko na lang manood ng ano, ng mga TV series para at least 'di ba ano, mga 45 minutes lang gano'n o kaya bas mas mababa siya sa 1 oras. Tapos 'yun para ano, puwede ka ng ano, makaka-relax ka ng mga 1 oras ta's ayos na, oo.
Ah, kasi nga masya mm. Kaya nga, 'di ba? <chuckles> Totoo naman. episode, oo. Mm. Mm, mm. Nanonood ka rin pala meron ka ba ano ba yung pinanonood mo ngayon? Baka naman may mare-recommend ka. Yun oh, parang alam mo
Ah, wala. Ngayon nga wala akong masyadong makita, eh. Ah, may bago lang lumabas na ano ng Walking Dead. Mahilig kasi ako dun sa mga gano'n, yung mga zombie, zombie kaya ano, may bagong Walking Dead ngayon. Ina
Mm. Ah, oo. Walking Ah, yung kay Rick Grimes ba 'yun? Siya ulit yung bida, gano'n? Yung lalaki.
Oo. Oo. Ba ibang ano naman, ibang mga character naman yung, ah, yung focus ngayon. Kaya ano, kaya lang ano di ano din, eh, nakaka nakaka-stress nga kasi yung gusto ko sana ano, 'di ba yung ginagawa ng iba parang, ah, nilalabas na nila lahat nung mga episode, 'di ba? Eh, ngayon ginagawa nilang linggo-linggo kaya parang, ah, nag-aantay ka pa. <laughs>
Mm. <laughs> Mm. Oo, oo, totoo. Weekly ulit, oo. Athough 'yun although yun naman yung ano dati, standard. Ah, weekly siya kasi 'yong production niya parang medyo offset lang. Eh, since nung nai actually Netflix nga is medyo ina-adapt na rin 'yong ganyang scheme, eh, na weekly. May mga tulad noon kung nanonood ka ba ng mga ano ba? Hindi naman ako mahilig masyado sa anime 'no? May pini piling-pili lang akong anime na pinapanood. Kunyari yung Demon Slayer. Demon Slayer weekly rin siya. So, hindi mo siya mabi-binge watch ba, ah, unless hintayin mong matapos lahat ng episode after 2 months. So, kung mahihintay mo, 'di ba? Pero yun, um, kaya ikaw sa tingin mo ba mahalaga na talagang, ah, maglaan ng oras para sa sarili mo para maging masaya? M
O oo nga, eh, hmm. Mm. Tama, tama. Yung ah, oo. Mm, mm. Ako din, ako din. Hindi ako masyado na ano Hmm, mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Hmm, mm. Oo. Sa tingin ko mahalagang-mahalaga yan, oo, isa 'yan sa mga kailangan mong gawin kasi lalo na kung ano ka na 'no, kung may mga anak ka na, gan'on, oo. May asawa't anak ka kasi, 'pag hindi ka naglaan ng oras para sa sarili mo, 'pag 'yong mga responsibilidad mo lang yung ginagawa mo, o kaya 'pag puro trabaho ka lang, talagang dadating yung, ah, punto na hindi mo na kakayanin 'yong ano, 'yong stress, talagang, ah, magkakaroon ka ng problema 'pag kunyari hindi mo pinansin, 'tas tiniis mo lang. Kaya kailangan mayroon ka ding outlet para diyan sa stress mo 'tsaka, kahit siguro 1 oras lang sa 1 araw na ilaan mo para sa sarili mo, ma malaking tulong 'yan. Pero 'pag 'yong hindi talaga kaya sa loob ng 1 linggo siguro 'pag 'yon nga Sabado Sabado o kaya Linggo do'ng ka do'ng ka na mag-ano, doon ka na humanap ng oras para sa sarili mo. O kasi hindi tala hindi mo ta talaga kakayanin lalo na ngayon sa dami ng mga problema na hinaharap natin 'no. Ikaw ba, ah, paano naghahal naglalaan ka din ba ng oras para sa sarili mo?
Oo, oo. Head ayun. Oo, oo. 'Yon nga. Totoo 'yan. Mm. Kaya nga, eh. Ayan. Mm, mm. Kaya nga, sa maganda 'yon. Sabado, Linggo. Babawi ka, oo. Suliranin, mm. Mm. 'Yon, so gaya nga no'ng sinabi ko kanina, ah, oo, ah, gabi-gabi at least, 10 'yong ta time ko para sa sarili kahit papaano. Ah, kasi inuuna ko na lahat ng trabaho ko tapos na <smacks lips> bag hindi parang ano ko 'yon, ah, routine ko na rin talaga na bago mag 6:00 ganiyan, tapos ko na 'yong mga kailangan kong gawin. Although, iba-iba siya kunyari med mga Monday iba, may Tuesday may iba akong gagawin pa na house chores or kung ano. Pero at hindi may may mga bagay na talagang tinatata tapos ko na para, <sniffs> 'yon, wala na akong iniisip, ah, pagsapit ng gabi, ayan. So, gano'n nga, ah, talagang kailangan natin 'no na, <sniffs> ah, paglaanan talaga ng oras ang sarili natin para
Mm. Mm. Mm, tama. Mm, mm. Hmm, mm. Oo, tama, tama. Mm, mm. Hmm. Oo, importante 'yon, mm.
mm, hindi tayo ma-stress. <chuckles>
Oo. Mm, 'yan, so maraming salamat sa ano, usapan natin, ah, marami akong natutunan.
Ayan, oh. M sige, sige no problem. Ako rin, sige, bye bye.
Mm.